أيوه طبعًا فاهماكِ، وفاهمة إن أنتِ مثلًا بتحاولي تخلّي الدنيا ما بينكم كويسة خصوصًا إن هو عصبي زيادة، فبتحاولي إن أنتِ مثلًا تطبطبي أو حاجة في وقت زي كده والموضوع صعب عليكِ، وعلى فكرة ديّة حاجة طبيعية جدًا منِّك آآ ما ت يعني ما تصعبيهاش على نفْسِك لإن ده طبعِك ودي طريقتِك فعادي جدًا، وهو كمان ممكن يكون آمم يعني العصبية بتاعته مش مش قصده فيها، بس هي الفكرة بس إن شوية حاجات بسيطة وهتتحل إن شاء الله. طيب قولي لي مثلًا هو الخلاف يعني بيكون على مشاكل كبيرة والّا على حاجات عادية وصغيّرة وشايفة إنّها مش مستدعية أو حاجة؟
لأ، هو إحنا عندنا تشكيلة ما تقلقيش يعني آآ، هو مش بيتعصّب على الفاضي والمليان بس بيتعصّب، بس المسألة عنده إيه بقى، آآ اللي هو يعني عارفة الإنسان اللي هو ال يعني م ممشّية الموضوع على مزاجه، تمام مش هيتعصّب، لو حاولتِ تخرجي على اتفاقِك معاه يعني مثلًا، مثلًا يعني أنا اتفقت معاه النهارده إن إحنا هن هاعمل أكلة معيّنة، بس لمّا شُفت مكوناتها كسّلت بصراحة أجيب حاجات معيّنة ما كانتش موجودة، فطلبت delivery على إنّنا الأكلة دي هنجيبها بقى نعملها بُكرة، حاجة بسيطة وسهلة و وحاجة لذيذة يعني مش يعني مش حاجة مُعضلة، لقيته اتعصّب واتضايق وأنا كنت عامل وأنا مش عارفة إيه، أنتِ بتحرميني، يا جماعة لأ، مش مش لدرجة حرمان، أنا هاعملها لك بُكرة، ما أنتِ كلّفتينا النهارده أكلة بكام وكام، فدَخَل في سكّة كده اللي هو طَب أنا حتّى لو غلطانة مش مستاهل الأمر، دي حدوتة بعد ثانية بعد ال ال الهوجة اللي عملها دي خلاص يهدى كده و و ويطبطب عليَّ والدنيا peace خلاص، هو كده خرَّج الكلمتين اللي مزعّلينه، وساعات أحيانًا في حاجات كبيرة يعني زي مثلًا لو اتكلّمنا في في مَدرسة ابننا مثلًا هو عايز يدخَّله مَدرسة إيه وأنا شايفة إن وجهة نظري كذا، كده يعني.
أيوه. إمم. إمم. أيوه. أيوه. إمم، إمم. فاهماكِ طبعًا وفاهمة إن أنتِ مثلًا بتحاولي تمشّي الدنيا ما بينكم، بس العصبية بتاعته بالنسبة لِك زايدة عن الطبيعي و ودي حاجة أنتِ مش متقبلاها وطبعًا ده حقِك و وشخصيّتِك و وطريقتِك في التعامل، فطبعًا ده طبيعي يعني ما ما فيهاش أي حاجة وحشة. طيب مثلًا و ولمّا في التصرف ما بينكم ما بين كلّ واحد يعني لمّا بتيجوا تتناقشوا في حاجة أو لمّا بيكون في مشكلة، آآ يعني التص يعني لمّا بتيجوا تتناقشوا عمومًا الن النقاش العادي غير المشكلة مثلًا، بيكون نقاش ه هادي وطبيعي؟ والّا مثلًا حد فيكم مثلًا بينسحب من الحوار؟ والّا مثلًا الموضوع بيتطاول وي ويزيد ما بينكم لدرجة إن أنتم بيكون يعني بتصرخوا في وش بعض وتزعّقوا في وش بعض؟ الدنيا في الن في النقاش العادي بيكون واصلة لإيه يعني؟